ครับ คือตอนเนี้ยผมแบบมีปัญหาทางใจ ค่อนข้างจะแบบลำบากมากเลย ตอนนี้ก็ต้องการความ ต้องการใครสักคนให้รับฟังเนาะ แล้วก็คำปรึกษา แล้วก็คำแนะนำด้วยครับผม คือตอนนี้ครับผมแบบพึ่งเลิกกับคนรักที่แบบเราคบกันมานานพอสมควรเลยครับ ก็ประมาณแบบ 7 ปีเนาะ แล้วก็แบบเขาก็แบบ เออ ตัดสินใจที่จะเลิก ลา กันน่ะครับผม แล้วก็แบบตอนเนี้ยคือทุกวันเนี่ยผ่านไปประมาณ 2 เดือนแล้วเนาะ แต่ว่าทุก ๆ วันน่ะครับ ผมแบบรู้สึกว่าชีวิตผมมันเหมือนกับว่าไม่มีความหมายเลยครับผม แบบไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่แบบคิดถึงเขา ว่าทำไมเราทำผิดพลาดยังไงไป เราทำ ไม่ดียังไงอะครับผม แล้วก็แบบ เออ มัน มัน มันรู้สึกว่าชีวิตเรา แบบไม่มี ไม่มี ค ความหมายแล้วก็ไม่มี เหมือนกับว่าไม่มี ไม่มีแบบ เส้นทางไปข้างหน้า ใช่ครับ ใช่ ๆ ถูก ต้องเลยครับ ก็ อ พอ พอจะแบบมีคำแนะนำ หรือว่าอะไรช่วยให้ผมได้บ้างอะครับผม?
อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ๆ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ อย่างงี้ อืม ครับ อืม ครับ ก็ เออ อย่างแรกก็ เอ่อ แสดงความเสียใจด้วยนะครับ เพราะว่าสำหรับเรื่องนี้เนาะ ใคร ๆ ก็เศร้าได้ครับ เออ แล้วก็มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนเนาะ มีโอกาสได้เจอกันไม่มากก็น้อย บางคนอาจจะเจอหลายครั้ง บางคนอาจจะเจอสักครั้งเดียว แต่ว่าผมเชื่อว่า ทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะ เอ่อ จะเรียกว่า มีการเลิกราเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ หรือว่าจะเป็นอาการอกหัก หรืออะไรงี้ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วสิ่งที่มันจะตามมาแน่นอนเนี่ย ก็คือว่า เราอาจจะเริ่มสงสัยในตัวเองว่า เอ่อ เราผิดอะไร แบบนี้นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย อันนี้เป็นอาการธรรมดานะครับ เพราะว่า อ่า อย่างที่บอกว่า ใคร ๆ ก็เกิดขึ้นได้ แล้ว แต่การที่คุณเลิกรากับ เอ่อ คนล่าสุดของคุณเนี่ยครับ เขาได้อธิบาย หรือว่าให้เหตุผลไหมครับว่า เอ่อ มันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ตรงนี้?
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ ครับผม นั่นน่ะครับผม คือเขาไม่ได้บอกผมเลย แล้วเขาก็แบบบินไปต่างประเทศเลยอะครับผม คือแบบเหมือนกับว่า คือ คือเขาตัดสินใจเลิกกับเราเนาะ แล้วก็ไปเลยครับ คือแบบไม่ ไม่ ไม่มีอะไรเลย ผมก็ ผมยังวิ่ง แบบนั่งรถตามไปหาเขาอยู่เลย แบบว่า เออ จะไปไหนอะไรยังไง อย่างเงี้ย ไม่ ไม่ ไม่บอก เลยว่า ทำไมเราถึงเลิกกันน่ะครับผม ก็แบบ อืม เป็น มันค้างคาใจด้วยอะครับ แล้ววัน พอเราไม่รู้คำตอบที่ชัดเจน เราก็เหมือนกับว่า สมองผมมันก็เอาแต่มาโทษตัวเองตลอดเลย โทษเรื่องที่ผมคิดว่า คือถ้าจะให้สมองผมคิด ผมก็คิดว่าผมไม่ผิดหรอกเนาะ แต่ก็แบบ อืม เพราะว่ามัน มันเจ็บปวดใจอะเนาะ มันก็เหมือนกับว่า คิดอยู่นั่นว่าเราผิด ๆ เราไม่ดีพอ เราไม่ ไม่ ไม่ทำมากพอ อย่างเงี้ยครับ อืม
อืม ครับ ๆ ครับ อืม อ๋อ อ้อ ครับ ๆ อือฮึ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ แต่ก็ เอ่อ ส่วนหนึ่งที่สำคัญแล้วก็อยากให้คุณ เอ่อ ได้จำไว้ว่า เอ่อ ยังไงเนี่ยยังมีคนที่รักคุณอยู่เสมอนะครับ ต่อให้ความสัมพันธ์นี้จะไม่สำเร็จ แต่ว่า เอ่อ ก็ยังมี ผมเชื่อว่ายังมีคนที่รักคุณ อาจจะเป็นเพื่อนสนิท เอ่อ หรือว่าคนในครอบครัว หรือว่าคนที่อาจจะนับถือคุณด้วยซ้ำก็มีนะครับ เพราะว่า เออ ถ้าเราใช้ชีวิตมาบ้างเนี่ย มันก็จะต้องมีผู้คนเหล่านี้อะ ไม่มากก็น้อยตกค้างมาบ้างนะครับ ดังนั้นตอนนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวเลย คุณยังมี เอ่อ คนอื่น ๆ คอยชื่นชมแล้วว่า คอยสนับสนุนอยู่เสมออยู่แล้วนะครับ แต่ส่วนคนที่ เอ่อ เขาเลือกที่จะจากเราไปเนี่ย อันนี้อะก็ เอ่อ บางทีแล้วเนี่ยการ เอ่อ ความสัมพันธ์ที่เลิกราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มีใครเป็นคนผิดด้วยซ้ำ ดังนั้นเรา ถ้าเรายังไม่รู้แน่ชัดเนี่ย เราก็อย่าไปโทษตัวเองนะครับ เพราะว่าบางทีแล้วเนี่ย ยิ่งช่วง เอ่อ ช่วงที่เป็นแบบว่าแผลสด ๆ เลยเนาะ เอ่อ อารมณ์เนี่ยมันยังไม่หายไป อารมณ์ยังรุนแรงอยู่มาก ทั้งอารมณ์ใน เอ่อ ในเชิงเศร้า หรือว่าความโกรธ หรือว่าความสับสนเนี่ยครับ แล้วยิ่งเราไปพยายามจะหาที่มาเนี่ย บางทีแล้วสมองมันก็อาจจะแต่งเรื่องราวขึ้นมาได้ แล้วมันก็ทำให้เรา เอ่อ ไขว้เขวจากความเป็นจริง ดังนั้นตรงนี้ อันนี้ โจทย์นี้เนี่ย สักวันเราจะได้คำตอบครับ แต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ ในวันที่ชีวิตเราสงบแล้ว ในวันที่ เอ่อ เราอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วเนี่ย บางทีเมื่อเรานึกย้อนมาถึงเหตุการณ์ตรงเนี้ย เราอาจจะเข้าใจมันมากขึ้น ในช่วงวัยที่เรามีวุฒิภาวะมากขึ้น หรือเข้าใจโลกมากขึ้น เราอาจจะเห็นภาพว่า เอ่อ ในความสัมพันธ์ครั้งก่อนเนี่ยเราเกิดอะไรขึ้นนะครับ ดังนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปเร่ง เอ่อ ไม่ต้องไปรีบร้อน ค่อย ๆ ให้เวลาของมัน แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองทั้ง เอ่อ ความรู้สึกของเราด้วย และเรื่องความเข้าใจของเราด้วย นะครับ อืม
ครับ อืม ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ ครับ ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับผม ครับ อือ ครับผม อืม ครับ ครับ โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยครับ <chuckles> ซึ้งเลยเนาะ พูดได้ดีมาก ๆ จริง ๆ ครับผม ก็แบบ เอ่อ จริง ๆ ก็แบบ เนาะ มันก็ต้อง มันก็ต้องไปข้างหน้าเนาะ มันจะไม่ใช่แบบมา โทษตัวเองตลอดมันก็ไม่ถูกเนาะ คือแบบถ้าเราคิดจริง ๆ เราก็ ผมก็ว่าเราทำดีแล้วนะในครั้งนี้ อาจจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขา หรือว่าอะไรของเขา ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็ เราก็ได้แค่คิดดูหรือว่า เพื่อให้คิดดูใช่ไหมครับ หรือว่าจริง ๆ แล้ว ไม่ควรจะคิดเลย ว่าแบบ เรา เราเลิกกันเพราะ อะไรอย่างเงี้ยครับ?
อืม อา ครับ อืม ครับ อ อา อืม เออ จริง ๆ มันคงอดคิดไม่ได้หรอกครับ อันนี้ผมเข้าใจ คือเหมือนเราบอกว่าอย่าไปคิดถึงช้าง เราก็จะต้องคิดถึงช้าง เรา โอะ อดไม่ได้หรอกครับที่จะ เอ่อ ไม่คิดถึงมันเนาะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เอ่อ เราคิดถึงมันได้ แล้วก็ ผม เชื่อว่าถ้าเราคิดถึงมันจริง ๆ แล้วเนี่ย แล้วเราพบว่าเราไม่เจอทางออก หรือว่าไม่เจอคำตอบที่แท้จริงเนี่ย ยังไงเราก็ต้อง ข้ามเรื่องนี้ไป แล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะครับ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทำได้เนี่ยคือ เอ่อ ไม่ใช่พยายามไปจดจ่ออยู่กับการไม่คิด แต่ว่าคิดก็คิดให้เสร็จ แล้วก็หาอย่างอื่นทำ อย่างเงี้ยครับ ถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่า เอ เราสงสัยกับเรื่องเนี้ย แล้ว เราก็อาจจะนั่งคิดเลย นั่งคิดเลย นั่งคิดให้เต็มที่เลย หรือไม่ก็ เอ่อ อันนี้เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งที่อาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหน แต่ว่า เอ่อ มนุษย์เราเนี่ย มีการ มีคนอกหัก และเลิกรากันมาหลาย 10,000 ปี
อะครับ อืม <chuckles> ครับผม อือ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ครับผม ครับ อืม ครับผม
นะครับ หลาย 10,000 ปีจริง ๆ ตั้งแต่เป็น Homo sapiens ขึ้นมา ดังนั้นเนี่ย เอ่อ มันมีคนที่พยายามจะศึกษาเรื่อง การอกหักหรือการเลิกราเนี่ยอยู่เสมอ และอันที่จริงคือในแง่ของอารมณ์หรือในเชิงจิตวิทยาเนี่ย เขาก็ศึกษากันเสร็จไปหลักเกือบ 100 ปีแล้วด้วย ดังนั้นเนี่ย ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจ เราคิดว่า เราเข้าใจมากขึ้น เราอาจจะหายเร็วขึ้นเนี่ย ก็อาจจะลองหา เอ่อ เรียกว่าเนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวกับด้านนี้ดูนะครับ เอ่อ อาจจะ มันจะมี 2 สาขาใหญ่ ๆ คือสาขาจิตวิทยา กับสาขาปรัชญา ที่มีอธิบายเรื่องนี้พอสมควร รวมถึง เอ่อ ในแง่วิทยาศาสตร์โดยตรงเลยเนี่ย ก็มีการอธิบายไว้บ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้น เอ่อ ถ้าเราคิดเองแล้วไม่เข้าใจ ลองอ่านที่คนอื่นเขาศึกษากันมาดูนะครับ บางทีเราอาจจะเจอคำตอบว่า เอ่อ ไอ้สิ่งที่เรากำลังเผชิญเนี่ยมัน มัน มันเกิดขึ้นจากส่วนไหน แล้วทำยังไงให้มันหายเร็วที่สุด ไม่แน่ว่ากว่าจะถึงจุดที่เราจะเข้าใจมันถ่องแท้เนี่ย อาการเจ็บเราอาจจะหายไปแล้วก็ได้
อืม อือ ครับ ครับ ครับผม อืม ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อือ ครับ
นะครับ
อืม ก็น่าสนใจครับผม ก็ เออ จิตวิทยากับปรัชญาจริง ๆ ก็เป็นอะไรที่ผมสนใจในระดับหนึ่งนะ ก็ เอ่อ อาจจะช่วยได้จริง ๆ เนาะ มันเป็นเหมือนกับการ อ่า ฆ่าเวลา แล้วก็เป็นงานอดิเรกเพิ่มเข้ามาด้วยใช่ไหมอะครับ?
ครับ ครับ ใช่ ใช่ ใช่ครับ เพราะว่า เอ่อ โดย โดยหลักการมัน มันจะว่าเป็นกุศโลบายก็ไม่ใช่เนาะ เพราะว่า เอ่อ มันก็เป็นเหมือนการพยายามแก้ไขความสงสัยของเราโดยตรง แต่ว่าอีกส่วนหนึ่ง คือที่มันช่วยได้ ก็คือกว่าเราจะเข้าใจมันจริง ๆ เนี่ย มันใช้เวลาเยอะ แล้ว ก็ เราอาจจะอยู่ในจุดที่เรา เอ่อ ไม่ได้รู้สึกแย่เท่าเดิมแล้ว กว่าเราจะเข้าใจตรงนี้ครับ แต่นอก นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อีกอย่างหนึ่ง ก็คือเรื่องความพยายามเข้าใจว่า เอ่อ บางทีแล้วการเลิกรากันเนี่ย มันอาจจะ เอ่อ มีปัจจัยหลาย ๆ อย่างเนาะ อาจจะเป็นเรื่องความเข้ากันไม่ได้ อาจจะมีใครผิดสักคนหนึ่ง หรืออาจจะไม่ใช่พวกนี้เลย แต่ว่ามันมาถึงจุดที่เป้าหมายของคุณไม่ตรงกัน
อืม ครับ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ครับ
เพราะว่าจังหวะชีวิตมันอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกัน
อืม
อย่างเงี้ยครับ คือหมายถึงว่า บางคนเนี่ยอาจจะ อ่า สมมุตินะครับ บางคนอาจจะกำลังตั้งใจเรียนให้จบ แต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังพยายามที่จะเริ่มเก็บตังค์ หรือในขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังพยายามจะเริ่ม เอ่อ สร้างสินทรัพย์ต่าง ๆ อีกคนหนึ่งพยายามที่จะหาช่องทางลงทุน อะไรอย่างเงี้ยครับ คือช่วงจังหวะต่าง ๆ ในชีวิตที่มันไม่ตรงกันเนี่ย มันก็ มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนสามารถแยกทางกันได้เช่นเดียวกัน
ครับ ครับ อืม อืม ครับ เข้าใจเลย อืม ๆ
ทางนั้น อ อา ครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณ เอ่อ มี เรียกว่าช่วงที่อารมณ์ได้ผ่อนคลายลงแล้วเนี่ย เอ่อ ทุกอย่างมันเริ่มสงบดูแล้วเนี่ย วันหนึ่งที่คุณย้อนกลับมามอง คุณอาจจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นตรงนี้เนี่ย เอ่อ แทนที่เราจะเอาแต่โทษตัวเองเนาะ มันยังมี เอ่อ อะไรอีกหลายอย่างให้เราลองทำความเข้าใจ ก่อนที่เราจะมาถึงจุดที่จะต้องโทษตัวเองด้วยซ้ำนะครับ ก็ใจดีกับตัวเองไว้ แล้วก็ค่อย ๆ นะครับ
ครับ อือ ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ผมยังพอ น่าจะมีคำถามสุดท้ายครับ อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะ เพราะว่า เหมือนกับว่า ที่คุณพูดมาทั้งหมดอะดีมากเลย แต่ผมยังกังวลอย่างหนึ่ง คือเหมือนกับว่า ความหมายของชีวิตอะครับ ทั้งหมดตอนที่ผมคบกับเขา เหมือนกับว่า เราให้ ทุ่มทุกอย่างไปให้เขาเลย พอเขาไม่มีแล้วเหมือนรู้สึกว่า เราไม่รู้จะไปทำยังไงแล้วครับ ไม่รู้จะอยู่ให้ใครอะครับผม ก็ขอคำปรึกษาตรงนี้ได้ไหมอะครับ?
ครับ อ๋อ เออ จริง ๆ แล้ว ในแง่เนี้ยครับ ถ้าคุณ เอ่อ ลอง ลงทางด้านปรัชญาเนาะ เราก็อาจจะพบว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เราไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเลย
ครับ ครับผม อืม ครับ
ไม่ได้เกิดมาเพื่อใครเลยด้วยซ้ำ เราอาจจะแค่เกิดมาทำสิ่งที่เราอยากจะทำ จนหมดเวลาไป ดังนั้นถ้าสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ย มันไม่เดือดร้อนใคร เราก็ทำไป แต่ว่าถ้าบางอย่างเนี่ยมันมีการเกี่ยวพันกับคนอื่นแล้วเนี่ย เราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยว่า เขาก็มีชีวิตของเขาและเขาก็มีสิ่งที่เขาอยากจะทำ
ครับผม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม อืม ครับ ครับผม
เช่นเดียวกัน ดังนั้นถ้าสิ่งที่เราอยากจะทำมันไปคาบเกี่ยวกับเขาเนี่ย ก็ต้องชั่งใจดูว่า หรือว่าต้องให้ความเคารพเขาด้วยอะครับว่า เอ่อ สิ่งที่เราอยากทำเนี่ย เช่น การมีชีวิตอยู่เพื่อเขาเนี่ย มันไม่ได้ไปขัดขวางอะไรเขาหรือเปล่า
อืม ครับ อืม
ถ้าเราให้เกียรติเขาได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ย ผมมองว่า โอกาสส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นด้วย แล้วทั้งในแง่การเคารพตัวเอง เคารพคนอื่น แล้วก็อาจจะมองเห็นชีวิตในแง่มุมอื่น ๆ ที่เราสามารถทำได้และสนุกไปกับมันก็ได้ครับ
ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ๆ ครับ อืม ก็แบบอยู่เพื่อตัวเองมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับ? <clears throat>
ใช่ครับ ใช่ ห้อง เพราะว่าการที่เราอยู่เพื่อตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวว่า มันจะเป็นความคิดที่ไม่ดี หรือเห็นแก่ตัว หรืออะไรเลยด้วยซ้ำ มันก็แค่เป็นความรับผิดชอบของเราที่มีต่อชีวิตของเราว่า เราจะใช้ชีวิตไปเพื่อตัวเราเองให้ดีที่สุด หรือให้มีความสุขที่สุด อะไรก็แล้วแต่เป้าหมายแต่ละคน อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับผม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ก็ โอ้โฮ ขอบคุณมากเลยครับสำหรับ อ่า การพูดคุยในวันนี้เนาะ ก็เดี๋ยวผมต้องเก็บไปคิดเยอะพอสมควรเลย แต่ที่แน่ ๆ มัน ทำให้ผมเปิดมุมมองใหม่ได้เยอะเลยเนาะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองดูนะครับว่าแบบ เอ่อ เราจะเอาอะไรมาใช้กับตัวเราเองได้บ้าง อาจจะไปหาหนังสือมาอ่าน แค่แบบ เอ่อ แค่ได้คุยกับคุณ แล้วมีเรื่องให้คิดในหัว ผมก็เหมือนกับว่า ลืมเขาได้ไปชั่ว ทุกขณะแล้วนะ ก็ขอบคุณจริง ๆ นะครับสำหรับ อ่า การพูดคุยในวันนี้แล้วก็ อือ ต้อง ต้องขอบคุณ <chuckles> มากอีกครั้งนะครับ เพราะว่ามันดีมาก ๆ เลย
ครับ อือ ครับ ครับ อือ ได้ ครับ ด้วยความยินดีครับ ก็ยังไงไว้ก็มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะครับ วันนี้สวัสดีครับ